जी बिल्कुल, मुझे मिला के हम 5 दोस्त हैं जो हम जा रहे हैं कहीं न कहीं। देखिए अगर बात हुई बजट की आपको बात बताऊँ, तो हाँ आपने बिल्कुल सही बताया कि, हाँ बजट जै जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना कहीं न कहीं कम खर्चा होता है, क्योंकि सब कुछ लोगों के बीच में डिवाइड हो जाते है चीजें। तो अगर आपको बताऊँ तो जैसे, आप जैसे ही खर्चे हो गए, होटल के खर्चे हो गए, तो हम 5 लोग 1 ही होटल रूम में लेंगे। 3 होते तो फिर 3 में बँटता, 5 है ज़्यादा में बँटेगा। तो कहीं न कहीं वो खर्चा, उस जगह कम हो जाता है। पर जैसे अब हर जगह की अलग-अलग टिकट होती है। आप समझ सकते हैं, अगर जैसे बुर्ज खलीफा जाना है तो उसकी एक अलग टिकट है, फरारी वर्ल्ड जाना है, तो सबकी अलग-अलग टिकट है। तो वहाँ पर कोई छूट नहीं मिलती, कहीं न कहीं पैसों की। पैसों की छूट ज़रूर हमें जो बजट का जो है वो, यही में जगहों में मिलता है, जैसे आप कहीं होटल में कहीं रुक रहे हैं, या फिर कहीं खाना खाने जा रहे हैं हम सब। तो खाना खाने जाएँगे, सब लोग मिलके खाना खाएँगे, तो कहीं न कहीं बिल कहीं न कहीं सबका कम ही आएगा।
जी। जी। जी, जी, जी, हाँ। जी। जी।
तो ऐसा ज़रूर हमने सोचा है कि हाँ, तो ये जो बीच वाले खर्चे, जो हम सब पाँचों मिलकर कर सकते हैं, वो हम कम से कम रखें और जो अपने व्यक्तिगत खर्चे हैं, जो जैसे मेरे कोई अपना खर्चा है, कि जैसे मुझे अपनी बहन के लिए कुछ लेना है, या अपने माँ-बाप के लिए कुछ लेना है, तो वो मेरे खर्चे हैं। देखिए वो उसमें कोई मेरे दोस्त-वोस्त तो कुछ कभी बोलेंगे नहीं। न ही मैं उनको बोल सकता हूँ उनके खर्चों के बारे में। तो वो जो खर्चे हैं, वो हमारे व्यक्तिगत खर्चे कि वो हमें क्या करना है, क्या करना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे करना है? तो एक देखिए बजट में ये भी आ जाता है कि देखिए, अब कहीं जाना है तो उस जगह की टिकट लगेगी। तो अब अब, कोई बंदा बोलता है कि नहीं मुझे नहीं जाने का मन है। तो फिर वो बोलेगा ना कि मैं क्यों करूँ? मैं क्यों जाऊँ? बट पर समय तो सबको साथ में ही व्यतीत करना है ना। ये तो, है तो नहीं कि 3 लोग अलग जगह जा रहे हैं, 2 लोग अलग जगह जा रहे हैं या कोई 1 बंदा अलग जा रहा है। ऐसे तो कर नहीं सकते। तो कहीं न कहीं, हम सबको जाना, एक साथ ही है, एक जगह पे ही है, जहाँ पर हम पाँचों की एक रज़ामंदी भी हो। तो वही हम कहीं भी प्लान हमें कहीं न कहीं करना है और कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ थोड़ी-सी दुविधा है कि, ऐसी कौन-सी, कौन-सी जगहें हम लें, जहाँ पर हमें, एक तो हम समझ सकते हैं सब लोग जिसमें रज़ामंदी भी हो सबकी और कहीं न कहीं देखिए हमारा समय भी, हम ऐसे कहीं न कहीं रख लें, कि सारे म सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम जो है देख पाएँ? जी।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
जी। तो अ, देखिए क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम अकेले घूम रहे होते हैं तो हम अपनी अ, पसंदीदा चीज़ों पे जाते हैं कि हाँ, हमें यहाँ जाना है। लेकिन कहीं न कहीं आप अ, दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो आपको ये आपने सोचा कि कौन-से शहर जाते हैं या प्राकृतिक चीज़ें जो हैं उनकी तरफ ज़्यादा रुझान किसी का न किसी का होगा तो उसकी वजह से हमें भी जाना पड़ जाएगा। या सांस्कृतिक केंद्र होगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे अ, वहीं की ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती होंगी। तो क्या उम, कभी इस चीज़ों के बारे में भी आप लोगों ने सोचा है?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
देखिए अ, ए आपकी बातें मैंने पूरी समझी है। और अ, मेरा विचार जो है, आपको अ, कुछ सुझाव हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अ, सहायतापूर्ण रहेंगे। अ, पहला विचार तो यही है, कि एक काम करिए, सबसे पहले आप 1 एक्सेल बनाइए। और उस एक्सेल में आप जो है, वो जितनी भी जगहें हैं न, उनको घूमने के हिसाब से जो है, वो लिखना चालू करिए। कि मैं ये घूमना चाहता हूँ, ये घूमना चाहता हूँ, ये घूमना चाहता हूँ। तो जब आपके पास 10-20 चीजें बन जाएँगी न, तो आप उसको क्या करिए, कि कौन-से 1 रूट में आ रही हैं, वो चीजें लिखना चालू करिए। कि ये 10 जो हैं, अगर मैं सुबेरे निकलता हूँ, तो मैं पहला ये जगह पड़ेगी, फ़िर दूसरी जगह ये पड़ेगी, फ़िर तीसरी जगह ये पड़ेगी या 1 जगह पे 5-6 चीजें पड़ेगी तो मेरा ट्रांसपोर्ट जो है, उसका खर्चा ख़त्म हो जाएगा। या मेरा जो है अ, टाइम बच जाएगा। क्योंकि पाँचों चीज़ें 1 जगह हैं, तो मैं एक 1 दिन पूरा पाँचो चीज़ें घूम के आऊँ। फ़िर दूसरे दिन का बनाइए, कि मैं इस दिन जो है, मैं कहाँ से चलूँ और कहाँ तक मैं जाऊँ। और उसी हिसाब से जो है, होटल भी लीजिए। क्योंकि क्या होता है न, कि कई होटल जो है जैसे आप एयरपोर्ट के बगल में रह रहे हो, तो एयरपोर्ट के बगल में आप जिस दिन रह रहे हो, तो एयरपोर्ट के बगल वाली चीज़ें घूमना चालू करिए। फिर आप जो है, अगर आपको अ, बुर्ज खलीफा या कहीं और जाना है, जहाँ पे इसके बगल में 5-6 चीज़ें और हैं, तो आप अपना दूसरे दिन होटल बदल लीजिए, शाम को होटल बदल के दूसरी जगह चले जाइए, या दूसरे दिन सुबेरे-सुबेरे, क्योंकि सुबेरे-सुबेरे नाश्ता करके, आप आराम से होटल बदलते ही हैं अ, बदल सकते हैं। तो आप सुबेरे-सुबेरे जो है उसी साइड में चले जाइये जहाँ आपको घूमना है। तो ये होगा कि आपको जो ट्रांसपोर्ट का जो, उ, जो खर्चा होगा न, वो बहुत कम हो जाता है और आपका टाइम भी सेव हो जाता है। क्योंकि आप उधर ही चले जाते हो अपना सामान लेके और वहाँ पे होटल ले लेते हो और उसके बाद आप निकल जाते हो बाहर। तो ये चीज़ें आपको एक और देखनी पड़ेंगी। फ़िर आपको जो है, जो भी आपका बजट है, वो कहीं न कहीं आप पाँचों को जो है पहले बताना पड़ेगा। क्योंकि बाद में बताओगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए 1 बंदा आपके बीच में 1 लीडर बन जा बन जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके पास पूरे पैसे हो जाएँ और उसी हिसाब से जो है, आप जब अ, जैसे एक्सेल में बना लोगे, औ उसी के हिसाब से सामने सामने जो है, लिखते भी जाओ। जहाँ-जहाँ पे टिकट लगते हैं, वहाँ-वहाँ पे टिकट के जो है पैसे भी लिखते जाओ और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, कि कितने लड़के जा रहे हैं। तो आपका एक पूरा बजट जो है न, वो पूरा बन जाएगा। साथ में ही जो है वो टिकट भी देखते जाइए कि कौन-से टिकट जो है, आपके सस्ते पड़ रहे हैं, क्या पड़ रहे हैं? और एम अ, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे जाके आपको फिल्ट्रेशन होता है और वहाँ पे जाके आपको दिख जाता है, कि सबसे सस्ती वेबसाइट कौन-सी है, अ, अरे! फ्लाइट्स कौन-सी हैं और अ, जिसमें आपको ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और अ, बहुत ज़्यादा लम्बा आपको जाना भी नहीं है, तो आप उसी हिसाब से जो है वो अ, घूमने का प्लान भी बनाइए। क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अ, साथ में देखिये लड़के जाते हैं, तो अ, कहीं न कहीं जो है, और एन्जॉयमेंट भी होती है। उन सब चीज़ों का भी ख़्याल रखिए, पूरा एक बजट जो है वो कहीं न कहीं एक्सेल में मेंटेन कर लीजिए। तो आपको जो है, सीमित समय में आप बहुत अच्छी जगह घूम भी सकते हैं, और सस्ते में घूम सकते हैं। तो आशा करता हूँ, मुझको ये जो मैंने आपको ये जितनी भी सलाह दी हैं, ये आप अपनाएँगे और अ, कहीं न कहीं इन सब चीज़ें जो हैं आपको म बहुत सहायता करेंगी, इस अ, घूमने के लिए या फिर आपको वहाँ जाने के लिए धन्यवाद।
जी, बिल्कुल। जो आपने बताया है कहीं न कहीं उनका मैं ज़रूर उपयोग करूँगा और आपका मुझसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।